Trời ơi! <laughs>
<laughs>
Tiếc quá vậy! <laughs> Chuyện ờ.
Đó. Thì tại vì là mình thấy là mặc áo của cái trường đại học nào đấy, ở đại học Thủy Lợi đó. Thế là mình có lên trên, ưm, trên cái gỡ của cái trang, mấy cái trang, kiểu, confession hay là mấy cái trang fanpage của trường ấy, thì mình cũng đăng câu chuyện, xong rồi, ờ, để mình xin thông tin. Nhưng mà cuối cùng mình chả thấy ai, ưm, vào để vào nhận là cái người đấy cả ấy. <chuckles>
Ừm. Ờ. Để mà hỏi. Ờ. Trời ơi! Vậy cũng, gọi là, cũng chưa được cảm chưa kịp cảm ơn người khác mà đã phải, gọi là, bị lỡ rồi, đúng hông? <chuckles>
Đúng rồi đấy, mới chỉ, gọi là, cảm ơn, gọi là, bằng bằng mồm, kiểu, lúc đấy thôi chứ cũng chưa có đền đáp được cái gì, chưa có, ơ, biết tên, chưa có biết gì hết ấy. Đó. <chuckles>
Ừm. Ừm. Trời ơi! Tiếc quá! Vậy lúc đó là bạn có, kiểu, đến trường nó, kiểu như, ừm, kiểu như, kiểu, đến rình hông? Kiểu như lỡ nó biết đâu có thêm cơ hội để mà nhìn lại người đó nữa. <chuckles>
Ừ. <laughs> Tôi cái trường cái trường đấy thì siêu đông luôn đấy không thể nào mà đứng ở cổng trường mà rình được đâu, nên là thôi mình cũng, kiểu như là, rất là biết ơn và, kiểu như, cảm giác như, kiểu là, thôi một thiên thần, gọi là, bước qua đời mình ấy. <laughs>
Đó. Đúng rồi ha. <chuckles> Wow! <laughs> Một thiên thần giáng trần luôn! <laughs>
Ừ, ấy, kiểu, một anh hùng bước, ơ, ừm, bước qua đời tôi cứu tôi vào cái lúc, ơ, cái lúc khó khăn nhất ấy, kiểu như thế á. Ừ.
Ừm. Nhưng mà cũng tế là cũng chưa kịp đền đáp, mà còn người đó cũng đã biến mất, à, thành ra là bạn cũng, kiểu như, cảm thấy tiếc, ưm, nu luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi ấy. Thế thành ra là mình cứ bị, kiểu, nhớ mãi về cái câu chuyện đấy luôn ấy. Chứ ví dụ như là mình trả ơn người ta xong rồi đi, thì có khi là mình tại cảm thấy là nhẹ nhõm hơn, đúng không? Mình sẽ, ờ, không còn lấn cấn nhiều ấy, nhưng mà đây là, kiểu, chưa kịp, ừm, hỏi han tên tuổi gì luôn ấy. Ừm, xong rồi người ta đi luôn.
Ờ. Ừm. Ồ, đúng là tiếc thiệt!
Kể ra mà anh đấy ngồi thêm 1-2 điểm xe buýt nữa thì có khi là, ừm, mình cũng hỏi han được rồi, có khi lại quen nhau ấy nhỉ, yêu nhau thì sao, <chuckles> như trong phim ấy.
Ừ. Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi, trời ơi, nó, kiểu như là, định mệnh vậy đó! <chuckles>
Ừ. <chuckles> Ừ. Tiếc ghê ấy! <laughs>
<chuckles> Công nhận tiếc thiệt! Ơ, nhưng mà nếu như mà ảnh lên cùng chuyến xe buýt như bạn thì chắc, ừm, cũng phải gọi là bạn cũng hay đi xe buýt, nếu vậy thì bạn cũng chưa từng gặp ảnh trên xe buýt thêm lần nữa hả?

Lúc đầu nhá, thì anh đấy á chỉ anh đấy cũng ra nói chuyện là nói với cả cái thằng kẻ trộm kia là "Nếu mà có lấy thì trả lại điện thoại cho người ta đi!" Ờ, đấy. Thế nhưng mà á chưa gì đã, a xong rồi thằng kia nó lại chửi lại anh đấy luôn, cái thằng kẻ trộm nó chửi lại anh ấy luôn. Nó bảo là "Mày thì biết cái gì?" ấy, kiểu thế ấy, "Tao đánh chết mày bây giờ!" các thứ, kiểu cũng dọa. Thế xong rồi nhá, cái anh nam sinh kia anh ấy mới lớn tiếng lên, anh ấy bảo là "Mày có tin là tao tìm thấy điện thoại trên người mày không?" <laughs>
Ừm. Ừm. Wow! Tại sợ quá à. Wow, wow! Trời ơi, kiểu như mạnh mẽ quá! <laughs>
<laughs> Trời ơi! Ừ. Ừ, tự nhiên kiểu như, kiểu, người hùng ở đâu xuất hiện cứu mình ấy, xong rồi lúc ấy mình mình, kiểu, vẫn, kiểu
Trời ơi! <laughs> Chắc lúc đó bạn cũng mừng lắm đúng hông bạn? <chuckles>
Ừ, mình lúc ấy kiểu như, kiểu, vớ được cái cọc luôn ấy. Kiểu <laughs> xong rồi mình cũng gào lên mình khóc, mình bảo là "Chính nó lấy điện thoại của em anh ơi! Anh ơi giúp em!" ấy, mình lại gào lên mình khóc tiếp. Đấy, thế xong rồi, ừm, thấy cái động thái của cái, ơ, cái thằng kẻ trộm kia nó vẫn không có được cái động thái gì là trả điện thoại lại cho mình đâu. Nó cứ tìm cách để nó l đi xuống xe thì rất là nhanh thôi. Thế xong rồi là cái á anh sinh viên kia á, anh ấy xông ra, xong rồi anh ấy túm áo đằng sau của cái thằng ăn trộm này nhá, xong rồi á đứng lại, té xuống dưới sàn xe xong rồi đấm cho tới tấp luôn. <laughs> Trời ơi!
Wow! <laughs> Trời ơi! Ờ. Ồ! Trời ơi, ghê quá! Là ông sinh viên đó đấm ông kia á hả bạn?
Ờ, anh sinh viên ấy đấm luôn thằng kẻ trộm luôn. Ôi, đấm tới tấp luôn, đấm chảy máu mặt luôn cơ. Trời ơi! Mình hoảng hết cả hồn luôn ấy. <laughs>
Trời ơi! Trời ơi! Gì mà ghê quá vậy? Trời ơi! Ủa, mà ông sinh viên đó là nhỏ con hơn ông kia hay sao hả bạn?
Cũng chả chả nhỏ hơn nhưng mà ý là tr cũng cao ấy, cũng cao ráo ấy, cũng cao to nhưng mà kiểu s ừm, sinh viên thôi. Ừ. Thế thế là tên trộm kia nó cũng chống cự đấy, nhưng mà nó vẫn bị đánh đánh c tơi bời luôn. <laughs>
À! Trời, vậy mà cũng gan quá ha! Wow! Wow! <laughs> Kiểu như là không phản kháng lại được luôn hả bạn?
Thế xong rồi nhá